で、もう、なのでこう、自分たちのこう文化とかそういうものをなんか唯一こう、そのスタジアムでのみ語れあの、ななんか伝えることができたりとかするっていうようなことがあって、で、やっぱスペイン憎しみたいな、こう、そういう気持ちもすごい強くて、ほんとになんかそういうのをこう発露する場だったりするので、日本ってそんなことってないじゃないですか。なのでやっぱりこうちょっとどく独特なこうなんか盛り上がりがあったりとかはい。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
<laughs> へえ。 うーん、そうです そこまではないです。ええ。はあ。それはかなり熱狂的だったんですよね。へえ。あたしもですね、海外でスポーツ観戦したことを、ちょっとだけありまして、ま、スポーツ観戦が目的の1つでん、たんですけど、あの、アメリカに行った時に、あの、まあ、メジャーはたまたまその旅行の日程で、チケットが、ま、1回取れたことはあったんですけど、かなりもう10月ぐらいだったかな、だからもう結構あの、もうどこが優勝するか決まりそうな感じのだったので「ちょっと取れないよ」って言われたんですけど、たまたまチケット取れまして、 に行ったらそれで、いまあ、旅行旅行の日程があの、きつきつだったので、もうほんの、えっとですね、その時ですね、えっと、ほんの1回の表ぐらいしか見れなかったんですけど、あの、中にですねええ、あの、えっと、エンゼルスですね。あの、アナハイムの、あの、エンゼルス球場に行って、その1回の表だけ見て、あと、まあ、あの、すぐに出て、次のところに行ったんですけど、ま、そりゃ時はやっぱりあの、アメリカ人ってあの、おく結構知らない人にでも話しかけてくるんだなと思って。びっくりしよがありますね。なんかあの、あ、もう空いてるチケットだったので、上の方のもうびゅんびゅん風が吹いてくる凄い寒い席だったんですけど、早くからもう結構地元の感じのおばあさんですね、あの、もう応援のあの、服装で、旗とか持ってて、凄いあの、もうなんか準備万端っていう感じで、話しかけてもらって、で、私も結構その球場の中で売っ
なんかそれは面白いですよ。はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほどなるほど。 ええ。 はい。 はい。 あ、 すね。 はいはいはいはい。あ、はいはいはい。 はい。 ああ、なるほどなるほど。 ええ。 ああ、はいはいはいはい。 はいはい。 はい。 はいはいはい。 はい。 はいはい。 はい。 へえ。 ええええ。 はい。
てるエンジェルスの、あの、帽子の形のアイスクリームを、あの、買ってブルブル震えながら食べてた記憶があって
はい。 はい。 ああ、<chuckles> なるほど。 なるほどな、なるほどなるほど。
ええ、で、昔のきお昔の話なので、まだ松坂がいたんですよね。松坂が出て
はい。 ああ、なるほなるほどなるほど。

ていうのは記憶がもちろん投げてるとこは見てないんですけど、あのあの、いたっていうのは記憶があって、でいうと、ま、始まる前の雰囲気ですね。あの、ちっちゃい女の子があの、聖歌を歌ったりとかしなんかその楽しい思い出が一つと、あと、あの、ほんとは私マイナーのあの、試合が観たいなと思って、マイナーは結構チケット取りやすいので、あのスタテン島っていう島に分かります？あそこにフェリーで行きまして、あの、夜ですね、ナイターだったんですけど、みマイナーの、あの、試合を1回観たたことがありました。それはですね
ええ。 ええ。 ああ、なるほどなるほど。 はい。 あ、ええ。 あ、なるほど。 あ、ああ、わかりますわかります、はい。 はい。 ええ。 はい。 ああ、ほんとに野球がお好きなんですね。
野球好きです。だか日本ではあの、たまに、あ、ほあ、そ球場に行くことも何回かありましたし、テレビでは
あるほど、なるほど。 ええ。